Мгм. Слушай, а вот, кстати, интересный момент ты сейчас уп упомянул, говоря о "Тиктоке" про красивую девушку. То есть, как ты считаешь, вообще вот какое-то, м, визуальное сопровождение, оно тоже очень сильное влияние оказывает на то на реанимацию, скажем так, да, старых песен? То есть, если это какой-то, может быть, красивая девушка молодая, образ, да, или там, наоборот, какие-то парни, может быть, да, какая-то группа там красивых парней. То есть, как вот это вообще тоже, оно очень важно?
Мгм. Ну, с Ага. Ага. М-да. Да. Да. Оно очень важно, потому что в целом люди, мне кажется, смотрят тиктоки, а, как это сказать, в первую очередь то, чтобы смотреть на людей. И только во 2 очередь музыка, она как бы через посредство этих людей проникает в их подсознание. А поэтому, ну, "Тикток" на этом построен, и ты можешь, наверно, так или иначе наблюдать, что, э, в общем, ничего, что не было бы красивым, да, по-настоящему не вирусится. То есть красивая девушка может завести себе "Тикток", найти какую-нибудь более-менее острую тему, и через месяц она уже будет это м, де десятки тысяч подписчиков ей обеспечены, да. А вот некрасивый человек, как бы он там ни старался, как бы он это ни организовывал, ну, ему нужно очень сильно прокачаться в артистизме, да чтобы он там см
Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Популярный, да? Мгм. <chuckles> Да, то есть он чем-то другим должен брать, не своей внешней привлекательностью, может быть, а, харизмой своей или там информацией, которую он даёт.
Да, ему нужно будет откуда-то откуда-то добыть харизму, и тогда вот он сможет это сделать. А у красивых людей, как бы, вот эти очки, знаешь, харизмы, этот э, баллы, они по умолчанию на достаточно высоком уровне, им стараться даже особо не надо.
<laughs>

Я думаю, что в первую очередь это вопрос неразделенной любви. Все люди так или иначе от этого страдают или страдали, а, ну, за редчайшими исключениями, которые мы можем спокойно выбросить, потому что они там занимают долю процента. Да, у всех остальных так или иначе был подобный опыт, и поэтому если мы хотим поколебать их души, то нам нужно именно в этом направлении, а, музицировать. Вот так вот.
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Но это получается, всё-таки мы, наверное, говорим о каких-то, м, лирических, да, композициях. То есть, раз мы говорим о какой-то неразделённой, несчастной любви, да, это про какие-то страдания, наверное, про какую-то боль, обиды, и, наверное, это какая-то такая лирическая мелодия. Но а есть же всё равно какие-то, м может быть, как какая-то мелодия, которая заставляет радоваться людей, м, любых поколений? То есть, может быть, есть какие-то темы, которые не з
Мгм. Мгм. Да. Да-да-да. Ну, знаешь знаешь, что мне кажется, вот я щас, наверно, прозвучу очень грубо, но это вещь, связанная с, э, распитием алкоголя. Тоже очень популярна, вот, и как бы всегда они веселые такие, с шуточками. <swallows> Вот, мне это неприятно слушать, но как бы я замечаю, что вот где бы я ни оказывался
А, да? М. Мгм. Мгм. Что востре востребовано, да?
Да, где бы я ни оказывался, в какой бы стране я ни жил, с в каком бы обществе там ни общался, ну, кроме там совсем уж рафинированных, там обязательно что-то такое будет проскакивать, э, так что вот. И всегда в хорошем как бы контексте, типа, ну, пить- это весело, здорово и так далее.

Да, да, да, и со всем этим должна соотноситься конкретная мелодия, конкретные слова, э. Вот как, например.
Мгм. То есть ты есть как будто бы какой-то запрос, да, вот в каких-то определён в определенной эпоху, да, как ты говоришь, да, вот определённый процесс.
Да, да, да, мне очень нравится то, что ты в выбрала слово именно "запрос". Это очень правильное слово к этой ситуации. Действительно, у общества есть запрос, и у, э, музыкантов, да, у тех, кто занимается музыкой, есть, э, м, чисто теоретическая возможность этот запрос удовлетворить. Но иногда, иногда так происходит, что удовлетворяет этот запрос не кто-то из ныне живущих музыкантов, а кто-то из живущих в прошлом, да? И тогда на поверхности вылезают всякие песни группы "Тату", э, песня там "Мармеладно" и так далее. Просто вот эта песня, она как бы получает свою вторую жизнь. Ну, а во-вторых, как бы кто-то должен ее завирусить. И щас есть прекрасные платформы типа того же "Тиктока", а, где вот можно, вообще особо не напрягаясь, не вкладывая деньги, а, в рекламу, раскрутить свой канал. Легко. Там так алгоритмы работают. Ну, непонятно, как они работают, но факт, что результат такой получается. И, соответственно, вот этот вот, а, вот этот вот порог, который нужно перешагнуть для того, чтобы что-то завирусилось, например, песня "Мой мармеладный", он чрезвычайно узок. Вот. И в этой связи вот в наше время, а, особенно как бы вели велик шанс у различных художественных произведений, особенно музыкальных, для того, чтобы вновь становиться популярными.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. <laughs> Да. Которые помогают. Мгм. Мгм. Да. Да. Ага. Мгм. Мгм. Слушай, ну, вот интересную ты мысль высказал насчёт того, что есть определённый запрос, да, у общества в определённую эпоху. А
Мгм. М, про запрос- это ты сказала, так что это мы вместе эту мысль и выразили.
Да, но я вообще просто, м, пытаюсь понять, пытаюсь разобраться больше в том, что ты мне рассказал, подбирая, может быть, слова, надеясь, что в какой-то степени они правильные. А, опять же, про запрос, да, вернёмся к этому. То есть есть определённый запрос, и, как ты сказал, что некоторые музыканты могут пытаться это удовлетворить, но не всегда бывает, что совпадает именно с вот каким-то определённым периодом времени, с эпохой. А вот вообще ты думаешь, что музыканты, они действительно всё-таки пытаются как-то удовлетворить этот запрос или всё-таки музыканты, они работают для своего какого-то удовольствия, может быть, и
Мгм. Мгм. Да, да, да. Ага. Мгм. Это да. Это прекрасный вопрос. Насколько человек, который занимается творчеством, действует сознательно, или его несет, э, некими волнами, э, м, я не знаю, восприятия, которое преломляется в призме его души, да, и там распадается на прекрасную радугу. А тут тоже как бы 2 момента, потому что, понимаешь, как бы, помимо иэ искусства как искусство, есть искусство как бизнес, вот. И это как бы самая такая интересная составляющая, потому что искусство как бизнес- это там, где все всё понимают.
Мгм. Да. Да. А вообще, да. Мгм.